Ähm, ja oder ja, ihr habt ja, ist seid ihr gar nicht lang, okay? Was heißt das kon okay, okay. Mhm. Aha, das ist natürlich schon mutig, ja. Wie waren das dann auch so vom Elternhaus? Gab's dann nicht dann Zweifel und und so weiter?
Oh, du, gar nicht lang. Ne, ein Jahr ein Jahr ein Jahr sind wir zusammen gewesen. Genau, genau. Ja. Ähm, ja, ich muss dazu sagen, meine Eltern, die haben mich schon sehr früh, ähm, in die Verantwortung gestoßen. Aber das, ähm, war auch, d da das ja, das war dem geschuldet, weil ich habe eine Bruder, der ist, äh von klein auf an hat der 'n Gehirntumor gehabt und, äh, ist auch behindert und so weiter. Und da hat er sehr viel Zeit auch im Krankenhaus verbracht mit meiner Mutter. Also, meine Mutter war wenig zu Hause. Das heißt, ich bin mit meinem Papa viel zu Hause gewesen. Dort musste ich natürlich das Haus von meinen Eltern, das sie gekauft haben, mit umbauen, kochen und dies und das. Also, ich habe wirklich sehr schnell gelernt, mich da a also damit auch klarzukommen, ne? Und da war mein Papa ganz entspannt und hat gesagt: „Die bekommt das schon hin, ne? Die hat das jetzt auch so gut mit mir hier alles gemacht.“ Aber meine Mama war natürlich sehr, sehr traurig und die hat das nicht so toll gefunden. <giggles> Genau.
Okay. Inwiefern dann? Wie haben die das genau gemacht? Mhm. Ohje. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Ach, schön. Ja, mhm. Aha, das <giggles> ja, ja. Und wie oft wie oft hast du dann zu den, ähm bist du dann nach Hause? War die Wohnung dann weiter weg von zu Hause oder war das 'n ja, zu Fuß erreichbar mit dem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also, das war ungefähr Viertelstunde entfernt, also Auto mit 'm Auto genau. Ja. Ja, meine Mama ist dann anfangs auch ganz oft zu mir gekommen und hat immer so nach 'm Rechten geschaut. Da hat dann zwar auch immer gesagt: „Kind, wie sieht's denn hier aus?” Und da habe ich dann immer gesagt: <chuckles> „Ja, Mama, wir sind noch in der Eingewöhnungsphase. Jetzt sieh mal 'n bisschen drüber hinweg, das ist unsere erste Wohnung!”, und ja, das hat das hat sich dann auch alles so eingespielt, ne? Anfangs war das alles 'n bisschen chaotisch. Jeder hat seine Sachen irgendwo hingeschmissen, ne? Und der Abwaschstand rum und so weiter. Aber dann haben wir irgendwann gesagt: „Ne, also so geht es nicht weiter. Wir brauchen jetzt hier irgendwie 'n Plan, dass dass auch mal 'n bisschen Ordnung reinkommt, ne? Da war halt noch so
Okay, also noch überschaubar. Okay. Mhm. Ja. <laughs> Okay. Ähm, ja. Mhm. Mhm. Und wie habt ihr das wie habt ihr das dann genau gemacht mit diesem Plan? Habt ihr dann da 'n Putzplan erstellt oder ja, was alles so wöchentlich anfällt?